آه ده عشان ال ال آآ سعر الماجستير عِلي قصدك صح؟
سعر الماجستير عِلي بسبب التضخُّم العالمي، ده حاجة يعني هو مثلًا كان ب12.000 بقى ب13.000 زاد 1000 دولار آآ في خلال كام شهر وزيادة على كده بقى إن كان ال12.000 دُول، كانوا مثلًا بالمصري مثلًا حوالي مثلًا 150.000 فأنا امّا كان معايا مثلًا مبلغ بالمصري، كان معايا 100.000 جنيه، دلوقتي هو وكان عايز أحوّش ال50 الزيادة دُول عشان آخذ الماجستير، فدلوقتي بقى مع التعويم ال12.000 دُول بقوا حوالي معدّين ال500.000 جنيه مثلًا، وأنا المبلغ اللي أنا محوّشه بالمصري هو، هو نفْس المبلغ، فحاسس إن أنا كلّ مخططاتي وكلّ أحلامي اتحطّمِت يعني.
إمم، إمم. ياه. إمم. إمم. آه طبعًا. فاهماك. لا، لأ ما تحبطش، فهماك، وفاهماك جدًا وفاهمة قد إيه الموقف آآ صعب، على إن أنت تعرف تواكبه بنفْس السرعة اللي اللي حصلِت، وإنه الأحداث حصلِت ورا بعض، وبالتالي وفكرة التضخُّم ال زي ما أنت قُلت هي أزمة عالمية ومش بس في مصر، لكن هي أزم أزمة على الدوَل كلّها تقريبًا، آمم فمقدّرة الضغط اللي أنت فيه ومقدّرة حتّى إن ده بيعرقل يعني طموحاتك بشكل من الأشكال، آآ طيب قُل لي طيب هو إيه عمومًا المصاريف الأساسية أ أ اللي أنت لازم تغطّيها بشكل شهري، لازم تدفعها.
والله أنا مش مشكلتي مش في المصاريف الأساسية، لإن المصاريف الأساسية، آآ بالجنيه آه زادت طبعًا يعني الحاجات الأساسية زادت زي الكهربا زي البنزين، بس زادوا زيادة يعني ممكن زيادة المرتّب الز اللي أنا زدتها ما هو أكيد حصل زيادة في المرتّب، آآ علشان أنا آمم يعني ب ب باقدَم في الشغلانة وعلشان بيعملوا زيادة عشان الناس تواكب الزيادة بتاعة الأسعار، فيمكن ال المصاريف الحياتية نفْسها، مش هي الأزمة لإن زيادة المرتّب ممكن نقول بتغطّيها، بس مشكلتي بقى في التحويش، يعني التحويش أنا مش عارف أحوّش خالص، آآ مش عارف بقى ممكن أشتري دهب بقى بالفلوس اللي معايا والّا أشتري دولار والّا أشتري إيه بالضبط، بحيث إن أنا حافظ على قيمة الفلوس بتاعتي، عشان ما اتخبطش خبطة زي الخبطة اللي فاتت كده مثلًا وألاقي ال ال ال ال كان الفلوس اللي معايا يعادلوا مثلًا 10.000 دولار يبقوا مثلًا يعادلوا 2000 والّا 3000، فبافكّر إن أنا أحط فلوسي مثلًا في حاجة أو كده.
إمم. اهم. اهم. اهم. أوكي. أها. حلو أوي، ماشي دي دي برضه يعني تفكير إيجابي آآ لحد كبير جدًا في إن أنت تعرف تفكّر إزاي تحوّش أو تشيل مدّخرات، وكنت فعلًا لسّه هاسألك نفْس السؤال هل أنت مثلًا ليك مدّخرات أنت شايلها على جنب، أو دعم مثلًا موجود من عيلتك، آآ أو في حد ممكن آآ آآ يعني بيكون بيساعدك شوية في المصاريف والّا لأ؟